อืม <tsk> เพราะ ดุ อย่าบอกนะคะ ว่าต้องเป็นเมนูที่เกี่ยวกับปลาทูเท่านั้นด้วย?
อ่า อันนี้ค่อนข้างจะเปิด เปิดกว้าง แต่มันเป็น ขอเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบ ท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ
อ๋อ โอเค อ๋อ อะไรก็ได้ แต่วัตถุดิบท้องถิ่น ซึ่งก็อาจจะเป็นปลาทูแม่กลองก็ได้ ใช่ไหมคะ? อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ อันนี้น่าสนใจอะ เพราะว่ามันเป็นการทำอาหารน่ะเนาะ เออ หลาย ๆ คน คนที่ชื่นชอบการทำอาหาร ก็น่าจะไปประกวด ไม่แน่ใจว่า คุณได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรใด ๆ เหล่านี้ที่คุณ กล่าวมาบ้างไหมคะ? <laughs>
ใช่ครับ ใช่ครับผม ปลาทูก็ได้ มะพร้าวก็ได้ หรือว่าส้มโอ อะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยครับผม อือฮึ ใช่ครับ <laughs> <clears throat> ผมส่งคนประกวดสาวงาม <chuckles>
อ๋อ เหรอคะ โอเค ค่ะ แล้ว เอ่อ เวทีมี เอ่อ 3 ประกวด 3 ประกวด หนึ่ง คุกกี้ 1 การทำอาหาร แล้วมีอันอื่นอีกไหมคะ?
ใช่ครับ ใช่ ครับ อา ก็จะมี อ่า ศิลปินที่มีชื่อเสียงขึ้นเวทีใน ว คืนท้าย ๆ
อา โอเค อ๋อ ก็ ก็มี ก็ ก็เหมือนกับ เอ่อ ผู้จัดเขาก็ จะจ้างศิลปินที่มีชื่อเสียง ที่อาจจะแบบโด่งดังในประเทศไทยเนี่ย ไปร่วมงานด้วยถูกต้องไหมคะ?
ครับผม ใช่ครับ ใช่ ครับผม ใช่ครับ